Ja, ja. Das ist natürlich auch sehr spaßig. Okay. Aber das heißt, äh, <chuckles> man i ist ein bisschen aufgeschmissen, wenn man in Deutschland lebt, aber, äh, sobald es 'ne multikulturelle Umgebungen gibt, dann gibt es wohl viele Wege und Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Es ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen und diese sehr andere Perspektive auch kennenzulernen, sowohl als aus geografischer als auch als lebensphilosophischer Sicht und ja, sehr gefreut und, äh, gerne wieder.
Mhm. <laughs> Ja, genau. Mhm. Gerne. Mhm, gerne. Hat mich auch gefreut. Ja, gerne. Danke schön. Wünsche dir noch 'n schönen Tag. Tschüss.
Ja, dann, Tschüss. Ja, dir auch.